जी, जी। जो आपने बोला वो पूरी तरीके से सही बात है और मैंने भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक रुझान चला था, एक सोशल मीडिया पे कि लोग अपनी फ़ोटो अ, उसमें डाल के उसको कार्टून जैसा बना रहे थे।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।
और फिर वो उसको अपलोड कर रहे थे, जैसे कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो अपनी फ़ोटो, कार्टूनी तौर पे बना के फिर उसको अपलोड कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले कि वो वोही है, उनके घरवालों को ना पता चले। मेन मुद्दा तो ये था उनका। तो इस बात पे जो कंपनी के मालिक हैं एआई की कंपनियों के मालिकों ने खुद ही बोला था कि हम तो चाहते ही थे कि आपकी फ़ोटो हमें मिल जाए बिना पैसे दिए और उनकी एक तरीके से वो थी अ, साज़िश साज़िश थी। हाँ।
हुँ। हुँ। हाँ, जी। अच्छा। <chuckles> अरे बाप रे!
कि उनको फ़ोटो मिल जाए और इस तरीके के गलत-गलत तरीकों से, जो लोगों की प्राइवेट फ़ोटो है वो उनके पास आ जाए बहुत सारा डेटा जमा हो जाए। तो लोग इस तरीके से निर्भर हो गए हैं कि ज़रा-ज़रा से उन्हें ज़रा-ज़रा से काम खुद फ़ोन में एडिटिंग इतने सारे ऐप आते हैं कि वो खुद से कर सकते हैं, पर नहीं लोग इतने आलसी हो गए एआई की वजह से।
हुँ। बिल्कुल।
वो अपना काम एआई से कराने लगे हैं ज़्यादातर, आपका क्या स मानना है कि लोग लोग हो गए हैं आलसी?
बिल्कुल, मैं